あの、ちょっと今日お話聞いていただいて、あの、アドバイスいただきたいことがあるんですよ。よろしいでしょうか？
はい、もちろんです。はい、どうぞ。うん。
ありがとうございます。あの、内容としては、どうやって大勢の前とか、みんなの前で話す時でも、こう自信を持ちながら、出来るかなっていうところで、そのハウトゥのところをね、ちょっと今日は聞きたいんですよ。
はい。 うん。はい。 ああ。ああ。 はい。分かりました。ちょっとね、こう、なんだろう、今までのご経験だったりをちょっとお伺いしたいんですけど、やっぱ、その何かね、自信が持てなくて、ああって思うような場面とかがあったんですか？
はい。 そうですね、結構、あの、おみんなの前ま、大体そうですね、うん、10人以上の前の
うーん。 はい。うん。
ばしって話すってなると、もう超緊張してしまって、あの、緊張して、飛んだりとか内容が、言う内容が飛んだりだったりとか、あとは声が震えたり、あと体全体が震えたりとかしちゃうんですよね。
はい。 うんうん。 はい。 ああ。なるほど。うーん、それは嫌ですよね。うん、うん。
はい、でも そうなんですよね。で、っていう中で、あの、今吹奏楽部に所属しているんですけれども
はい。 あ、はい。
はい。あの、来月の1月にですね、あの、すっごい大きい演奏会があって、で、そこで4曲分かなの司会をすることになったんですね。
うんうん。 ああ。うん。 なるほど。そうなると、じゃ、人数も、それなりの前なんですよね、きっと。
はい。 一応その会場のキャパシティが、1,300人なんですよ。<laughs> そうなんですよ。もう、あの、僕のキャパもを超えすぎていて、あの、そんなそうなんですよ。そんな中でも、こうどうやって、あの、ま、ベストパフォーマンスを行っていくかっていうところ、ちょっとしっかり考えていかないといけないなっていう
はい。 わあ、とても大きな会場で。うん、はい。 うん。 もうちょっと考えられない、うんうん。<laughs> はい。 うん。